قالت لي: "أنا آسفة والله بس هو مش موجود ما ما عندناش البتاع." طيب مش ترجعي لي! آآ "طَب أنا آسفة." طب خلاص يعني آآ تداركت الموقف وخل وكلْت يعني على كلْت وجْبة أصلًا، يعني أنا وكلْت وجْبة أنا وزوجتي وجْبة ما طلبناهاش أصلًا. يعني اللي هو <chuckles> شيش طاوو ده أنا ده أنا تعبان ش ده أنا تعبان أكْل فراخ أصلًا، أنا هربان من الفراخ تخيّل؟ والله أنا رايح آكُل في المطعم عشان أهرب من الفراخ، جابوا لي فراخ شيش طاووق وعادي ما عملتش بلْبَلة ليه؟ لإنّه صاحب المطعم واقف وموجود وحسّيت إنّي هاسبِّب أذى للبنت دي. والله كلْت أكلة لا أنا حاببها ولا زوجتي حابّاها وبس وخدنا صورتين حلوين وخلاص وعدّيت الموضوع ودفعت وسلام عليكم وال والبنت كانت يعني فرحانة إنه هي عارفة إن هي عملت حاجات غ آه، آه. ف المواضيع سهلة يا جماعة، يعني هي لا حاجة يعني ق قُل قوْلًا مع يعني قُل حاجة حلوة ما تت ما تقولش خالص يعني. فصاحبنا ده طالع بقى عمّال يتفْت
إمم. بالض صح <chuckles> بالض مش عايز تأذي حد، بالضبط. مُمتنَّة. بالضبط. بالضب بالضب يا تقول كلام في مَحلُّه يا تقول حَلُّو يا حَلُّو زي ما إحنا بنقول.
هي تقول حَلُّو يا حَلُّو آه. فبس يعني. الموضوع موضوع إمم.
طيب، يعني طَب خلّيني أسأل حض أنت بالنسبة لك إيه الحد الفاصل بين إنّك تتكلِّم وبين إنّك ما تتكلِّمش؟
اتفضّل. آآ بُص، أنا م أنا ما أعتقدش إن أنا هاعلّق على جودة الأكل، يعني ده حاجة أصل ده موضوع ذَوْقي. أنت عارف أصلًا أنا باشوف فكرة اللي هو يقول لك الFood Blogger ويأر يجرّب الطعام ويا فكرة مُقزّزة، حاجة حاجة مُهيْنة. معلش يعني هو أنت بتقدر تعمل كده مع زوجتك؟ يعني شخص بيعمل لك أكْل وجايب لك أكل بيقدِّم بجد وال لأ، بعيدًا عن إنّك هتلاقي الشِبْشِب بُص ال ما يعني أنت فاهم، آه هوب هوب إسعاف <laughs> ده طبعًا بالطريقة المُهذّبة يعني. ف فبعيدًا عن ك يعني أنت تقدر تقول الكلمة ديّة مثلًا، هو عشان بييجي محترم وبيقول لك يا فندم وتؤمر بإيه والكلام ده كُلّه بقى أنت فكّرت نَفْسك وزير والّا مَلِك؟ ما ما يا عَم قدّر يا عَم ال يعني حتّى ح حاجة مُهْينة إنّك تقول له لأ والله أكْلك وحِش. <laughs> إحنا حاجة صعبة شو وباحسّها حد ام إمم. فأنا ما ما ما أعلَّقش على جودة آه. سوء المُعاملة.
أها. <chuckles> مش حتقول لك روّح لأمك خلّيها تطبُخ لك. <chuckles> آه. <chuckles> صح، صح. أيوه. أيوه. أيوه. بس إيه برضه يعني أكيد في حاجة حلو، ما تعلَّقش على جودة الطعام، بس تأجِّل على إيه؟ ما تعلَّق على إيه بقى؟
سوء المعاملة أو أحِس إن حد آآ بيستغفلني، ده أكتر أنت عارف لو بيستغفلني ف ما فيش لازم أعلَّق له. ما باحبّش أبدًا، أبدًا إنه حد يستغفلني في أي مكان بقى سواء في مطعم أو هنا أو هنا، بالاحترام وبالأسلوب هاقلع عينيّا أدّيهم لك، هتعمل فيها ناصح بقى وفكرة إنه مش عار لأ، هتقول يعني هتتصرّف تصرّف مش كويس، هاعلَّق.
آه. اهم.